Здравствуйте.
Здравствуй. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ам, вот скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь интересовались вегетарианством?
Да, конечно, интересовался. Ведь это, ну, не знаю, по крайней мере, очень интересный концепт, и вроде бы звучит даже как будто бы полезно для здоровья.
Мгм. Э, да. А, согласен. А вы как-то пытались практиковать вегетарианство? Может быть, э, не знаю, может, то есть? Как считаете, вообще?
М, в каком смысле, я не очень понял вопроса?
А, ну вы практикуете, то есть вегетарианство, или вы, или практиковали когда-нибудь?
А, окей, я понял. Ам, я бы сказал вот то, что я поэкспериментировал слегка. Ну то есть не могу сказать, что я прям практиковал его активно, да, то есть ну как-то так в достаточно таком пассивном режиме, я немножечко попрактиковал его
Мгм. М-да. Ну то есть для себя, экспериментировали.
Да, чисто для себя, чисто для себя, я поэкспериментировал слегка. Ам, и как-то понял то, что, э, ну, это не мое.
Мгм. Понимаю, да. Понимаю, мгм.
Вот. Я всё-таки такой человек, который, а, я не знаю, я вот, э, без мяса не могу наесться вообще. То есть блюдо должно содержать в себе хоть какой-то грамм мяса.
Да. Ой, это интересно. Мне кажется, знаете, здесь есть такой такой а аспект индивидуальности, да. И в плане, мне кажется, а, й ну, не знаю, потому что всегда говорят то, что любой человек сможет, знаете, м, на фруктах и, получается, других вот, э, заменителях, а, мяса, да, прожить.
Я понимаю, говорят тоже очень много интересных вещей, знаете, но я-то сам понятия не имею, потому что вот, э, у меня есть знакомые, которые, им на самом деле очень хорошо быть веганами, они очень, очень редко вообще кушают мясо, то есть вот тут вот, э, самый главный м момент такой есть.
Мгм. М, да. Понимаю. Мгм.
Они не полностью отказались, прям на все сто сто сто сто процентов. Но можно сказать то, что они не едят мясо в 99% случаев. Просто вот.
Да. А. Понятно. Мгм. Интересно. Мгм. А на какие-то там, <chuckles> да, особенные моменты. Мгм.
Может быть, раз там, м, да не то, что бы прям, знаете, э как будто бы какой-то стейк, например, э, покушать. А вот представьте себе то, что, э, в рецепте есть, э, слегка немножко бекона, где-нибудь.
Ну. Мгм. Да.
Да, то есть. Вот в таком случае они такие типа: "Ну, окей, мы это, съедим, предположим".
Понимаю. Это, ну, может это и хорошо в плане, знаете, э, это, м, не какая-то тотальная, а, получ ну так, какой-то тотальный отказ, да. Мне кажется, да, в принципе
Вот. Ну, я думаю, это более здоровый подход такой, с одной стороны, но, с другой стороны, по идее, например, вот на тот уровень, с которым именно отказались от мяса, мои именно вот др Ну вот конкретно один мой знакомый, например, мне кажется, что у него вот уже, ну, можно сказать, такое, знаете, стопроцентное реально вегетарианство. Не, не экстрим, а вот прям реально вот такое полноценное вегетарианство. Потому что, ну то количество мяса, которое этот человек потребляет, оно просто, э, ну вообще никакое, можно сказать, абсолютно. Просто к нулю сведённое.
Мгм. Да. Экстрим. А, ага. Мгм. Н-да. <chuckles> Интересно. Да. Понимаю. Мгм. Ну, а, знаете, я сам тоже так экспериментировал, а, даже, знаете, это было не то, чтобы сильно специально, да. То есть я просто как-то не ел мясо, а, знаете, м, но ел другие продукты, да, то есть поэтому это не назовешь, на самом деле мгм.
А вы как-то заменяли их, я не знаю, там бобами, или просто само так получилось, то что у вас просто
Смотрите, да. Мгм. Я не заменял, в том-то и проблема. А, то, что у меня была не о не очень такая хорошая практика, потому что, у меня потом с гемоглобином были проблемы да, то есть я Вот, то есть, м, это еще нужно знать, э, как делать, говорится.
Мгм. Ну вот, пожалуйста, да. Ну конечно, конечно, потому что, а, н надо смотреть вообще. Может быть, нашему организму реально очень много нужно вот, э, тех веществ, которые находятся в мясе, да? Может, кому-то меньше реально, опять же, вот как вы сами сказали да, может, это что-то такое сугубо индивидуальное, я не знаю, честно сказать.
Мгм. Да. Ну, м мне кажется, еще, знаете, это всё, э, зависит так, э, вот, в плане индивидуальности, да. А там вот такие какие-то, с з с эти саб э, эти, а, моменты- к примеру, культура, да. Как вот вы считаете, как культура влияет?
Мгм. Да, культурные моменты и тоже очень важно. Потому что, например, вот, а, многие- вот мне кажется, если я не ошибаюсь- именно по религиозным или культурным каким-то особенностям не едят мясо вообще или, наоборот
Мгм. М-да. Мгм. Понятно.
едят очень много мяса, со временем, знаете, потому что ну
Да.
потому что так надо. Ну, я <chuckles> не имею в виду может быть просто культурно как например, в, э, каких-нибудь там, ну, не знаю, а, в Монголии, например, постоянно кушают мясо. Ну наверно, просто потому, что у них там с посадками, наверно, проблемы да. И культура, да.
Пожалуйста. М-да, мясо. Ну, там и культура такая, знаете. М, то есть н ну, э, культура-то она ат и с чего-то начинается в плане, а, то есть их, получается, ам, местность, да, их, а, то то, что у них было, то они и кушали. Сложилось так, н-да.
Да, конечно. Вот я вам наверно, просто исторически они были да, например, вот скажем, ребята Да, то есть, э, ребята такие, кочевой народ, да, как бы, им сажать, э, времени нету, не на что где-то оседать, например, сажать, чё-то такое делать. Это не не выход, а, скажем
Мгм. Да. Это нет. Пожалуйста, абсолютно.
Не у них не в моде, назовем это так вот. А мясо, оно вот, пожалуйста.
<chuckles> Да. Вот именно. То есть, ам, к примеру, что это такое, да. Попробуй пересади, получается м, м всех монгольцев, э, да, то есть на вегетарианство. Да, и, в принципе, э, знаете все всех всех никогда не пересядешь.
Э, в принципе неважно да, никуда никогда никого так вот не пересадишь, это точно. Силком никого не заставишь, я думаю.
Мгм. Мгм. Ну, поэтому, мне кажется, знаете, здесь, скорее, должна быть, а, м, речь о какой-то, м, б о каком-то балансе, потому что у людей зачастую не очень сбалансированный такой, этот рацион, да? То есть люди просто не этот
Наверное, наверно. Ну конечно, щас это очень тоже популярная вещь. Это именно сбалансированное питание, что всё такое. Но я думаю то, что да, для для желудка это, конечно, полезно. С другой стороны, я всегда вспоминаю такую интересную вещь, как, а, в прошлом же люди так никогда не кушали. Мы же, скорее всего, ели вообще либо ничего, либо только однотипное что-то. Как-то же выжили до этого момента. То есть надо как-то на это тоже смотреть.
Мгм. М-да. Конечно. Мгм. Э, да. Мгм. Понимаю.
Или, м, может Да.
Ну, а, и и там свои же проблемы тоже были.
Скорее всего, вот я тоже говорю, может, я просто слишком критично отношусь к таким всяким здоровым хакам. С другой стороны, я как бы стараюсь им придерживаться.
Да. Возможно, не знаю. Мгм. Да. Ну, знаете, мне кажется, а, а, на вот к примеру, есть культуры, м, которые, м, уже веками вегетарианцы, да. То есть это в их, э, как раз таки культуры, к примеру, а, религиозная, да, тоже такое. У это вот в м, это в Индии да, а, получается, что-то такое. То есть, э, тут, знаете, а, проблема не в том, что это для нас чуждо, да, как и для людей, человечества. А, это, скорее, м, многим невыгодно, чтобы мы просто это-то. <chuckles>
Мгм. Мгм, да, понимаю. Да-да. Да. Мгм.
Это же всё-таки тоже, получается, какая как никакая индустрия.
Ну конечно, то, что это индустрия, но насчет выгоды, я, если честно сказать, не знаю. Вот я почему-то больше вижу именно конкретно человеческий голод в этом плане, больше, потому что я, например, и те люди, которых я знаю тоже, которые, у которых не очень сложилось, скажем так, с вегетарианством, всё всегда сходится к тому, что: "Нет, я хочу мясо". Мне его даже никто не рекламирует. Я просто сам хочу, вижу у себя перед глазами, чувствую его и под носом мясо, мясо мясо мясо, вот понимаете?
Мгм. Да. Мгм. Ну да. Абсолютно. Ну, м, как бы, ты всю жизнь живёшь с этим. Всю жизнь живешь, а, получается, ты растешь. Э, и большинство, знаете, ам, каких-то блюд, которые мы любим, они зачастую, да, та то есть, а, заключают в себе что-то из мяса. М, а, без мяса всё равно вкус другой, да то есть. Мы не любим отказываться от того, что напоминает нам детство. Получается так. Бы
Конечно конечно. Вот именно. Мгм, мгм. Я думаю, да. Я вот тоже щас думал, ну хотя бы завтраки можно провести без мяса, а потом вспоминаю то, что колбасы существуют. И такой думаю опа, отмена. Или сосиски.
Мгм. <laughs> Колбас. Да, и еще многие, мгм, сосисочки, а, в принципе, знаете, а, потом некоторые люди любят, а, блинчики там с мясом тоже.
Да, блинчики с мясом, там блинчики с мясом и луком, или еще что-нибудь такое. Ну конечно, на завтрак я думаю это немножко тяжеловато, но, м, как говорится а у кого какие вкусы, да?
Мгм. Да. Конечно. Ну Вот в том-то и дело. То есть, а, м, какие культуры, что что только на завтраки не кушают, да? То есть, а, поэтому тут уже дело, вопрос в другом, скорее. Ну вот, а
Да, тут уже вопрос чисто во вкусе, скажем так.
Н-да. Но вот как вы считаете, вообще сейчас вот движение да то есть в СМИ, социальных сетях, да, то есть как они меняют вот наше восприятие, ам, вегетарианства? Вот как вы думаете, это вообще популязируется, или наоборот?
Ну, конечно, популяризируется, в принципе, старается как-то, знаете, то там, то сям я замечаю такое. Но я помню то, что раньше вегетарианство было очень популярным.
Мгм. Да. Понимаю.
А щас оно если честно, оно если даже есть, то я его и так часто не замечаю, чтобы оно рекламировалось так агрессивно, знаете, потому что, мне кажется, люди уже сразу для себя всё попробовали и поняли то что: "Нет, на салатах я не проживу".
Мгм. Понимаю. <laughs> Ну, видимо, какой-то хайп был, да, то есть, э, в какой-то момент. А, всё-таки что-то же всегда имеется, и такие вот пики, и, возможно, вот пик вегетарианства прошел. Хотя, я думаю, еще нет, знаете. Мгм. Был он.
Да, я думаю да. Я тоже так думаю. Э, то, что вот именно пик такого, вот знаете, популярности, может быть, и прошел, но он не пропал с радаров в принципе. Ам, что я, в принципе, щас замечаю, это немножечко другой тренд, который направлен именно в ту сторону, это, ам
Да. Н-да.
понижение потребления, то есть снисовое потребление мяса, или каких-то продуктов, которые очень, скажем, нездоровые для вот, э, скажем, э, мировой экологии. Да да да да. И б будешь сам тоже в целом общем здоровее. Находи что-нибудь, что более, э, более лучше, да, для тебя, для твоего здоровья и для планеты Земля. Типа как-то такой вот тренд щас есть.
М. Понимаю. Вообще, да. Для планеты. Мгм. Конечно. Мгм. Абсолютно. А, есть такое, знаете, да. Мне кажется, ну потому что мы движемся к этому да то есть, а я бы сказал, вот эти тренды, они немножечко, да, то есть говорят о т о ситуации в мире. То, что люди ощущают, да. Они отражают происходящее на данный момент, поэтому очень важно это, получается, как-то адаптировать это постепенно.
Ну да, отражают реальность, я согласен. Да. Да, я согласен, я согласен. Но, э, вдобавок- ладно еще адаптировать это дело. Просто также, я не знаю, что-то популяризируется, что-то уходит, что-то приходит, а, в принципе, как-то, мне кажется, вот эта вот идея понижения потребления звучит очень интересно.
Мне кажется. Мгм. Это да, это да. Мгм.
А, со всякими интересными, там, я не знаю, э, рецептами. Плюс еще, например, вот там не только мясо, да, говорится о том, что оно- плохо. Например, а, они вот, а, рассказывают про авокадо. То что сколько нужно воды, а, для 1 вот, э, вот, э Вот рис, да, пожалуйста, тоже вроде безобидная вещь, хотя, на самом деле, не самая безобидная в плане производства.
Я с вами согласен. Мгм. Да. Мгм. Конечно. Или рис. <chuckles> М-да. Очень много чего.
Хотя, с другой стороны, если так тоже посмотреть, то от с глобализацией нету ни одного какого-то, я бы сказал бы, м, продукта, который был бы чист на руку, я не знаю, или на килограмм.
Мгм. Да. Ну, наверное. Ну, знаете, то есть, конечно, сейчас же поэтому вырабатываются новые методы. То есть, э, если мы сравниваем, да, то есть именно, а, м, э, вегетарианство, да, то есть, э, с мясоедением, да. То есть тут, скорее, еще эт этическая же проблема заклю заключается в м м мясоедении. А, как бы вот.
Кстати, да, кстати, да. Тут вот, э, щас тоже я заметил очень часто то, что, а, хотя бы, э, делают более здоровые и более адекватные условия для животных. Это, например, для тех же куриц, для тех же яиц, например, чтоб получать, да.
Мгм. Да. Абсолютно. Мгм. Понимаю.
То есть там же фермы какие? Тоже чаще всего ужасные.
Вот.
Вот.
Именно. То есть, а, это зачастую является самой большой такой проблемой. То, что, знаете, раньше, а, это происходило по необходимости, да. То есть, ам, там животных, а, получается, люди, ам, находили, да- то есть и мясо, и вот это всё, потому что была необходимость какая-то. А сейчас это огромное такое потребительство.
Мгм. Ну как бы, да, с одной стороны. С другой стороны, например, курица всегда, а, разводилась, чтобы была съедена, можно так сказать, учитывая вот, например, яйца и всё остальное. Может быть, немножечко Да, тут тут точно с количеством немножечко другое дело. С что, скажем, до крупнорогатого скота, то да- там как бы было и сложнее вырастить, и сложнее откормить, и, ну, понятное дело, почему это был не самый лучший, скажем, business move, да.
Мгм. Да. Ну, это, скорей, про количество. Мгм. Да. М. Понимаю. Мгм. Ну да. Ну, я бы сказал сейчас то, что хорошо, да, то есть, ам, щас развивается и для, получается, для каких-то растений и фруктов, овощей, да. То есть, э, очень много там- вертикальные, к примеру, а, эти, м, какие-то сады или как их там называют.
Ага. Ну, кстати говоря, умирающий бизнес, вертикальные фермы. Да, вот я совсем недавно смотрел видео о том, что
Умирающие? Мгм.
а, как говорится, вот эта вот прекрасная мечта о вертикальных фермах она, к сожалению, у вот показывает себя очень плохо со стороны финансовой. То есть оно не окуп а, окупается, и очень дорого в обслуживании.
Да. М, интересно. Э, ть э, странно. Как бы наоборот я, а, фь знаете, эп э, я так предста представляли, а, вертикальные эти сады как, э, что-то, м менее затратное. Мгм.
Да, знаете, долгое же время рекламировали их, но всё-таки, в конце-то концов, как бы, э, реалии выиграли, и, ну, к сожалению. Потому что я, например, тоже был за такой интересный концепт, знаете, то что те глина не нужна, ничего не нужно, просто вот так вот выращиваешь. Но оказалось то, что это очень дорого.
Ну, пожалуйста, да. Ну, понятно, да. Ну, я б напоследок сказал, знаете, то что, эм, я надеюсь, что в в будущем и вообще, в принципе, п найдутся более какие-то альтернативы. Ну, спасибо вам большое.
Мгм. Ну я согласен, да. Большое спасибо.
Да.